Oye, y ahora platícame, ¿qué impacto crees tú que tienen las redes sociales en las relaciones familiares?
Bueno, yo creo que hoy en día ya son parte, eh, estas redes sociales ya son parte de de cualquier relación, ya sea amistad, de pareja y obviamente en las familiares. Todo esto, pues, obviamente, yo creo que por las aplicaciones estas de mensajerías, ¿no?, hoy, bueno, yo creo que hoy en día es muy común que todos hablemos por por WhatsApp, o por, mm, esta Messenger, y ya, pues, ya nadie realmente, yo creo que ya nadie usa, este, los mensajes de textos o o las llamadas, pues sí, pero siguen siendo por alguna aplicación, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ya es totalmente un papel fundamental, el que juegan en en las relaciones, y también en las per en las familiares.
Ujú. Claro. Sí. Claro. Oye, y por ejemplo, crees, o sea, como dices y tienes toda la razón, este, que ahorita es más común, eh, ya dejamos de lado como que las llamadas y los mensajes de texto y ahorita solamente es de que o 100% de WhatsApp o o Messenger, ¿no?, a través de Facebook. Este, por ejemplo, en o sea, en tu familia, eh, ¿usan estas 2 o usan, por ejemplo, solamente WhatsApp o solamente Messenger?
Claro. Bueno, yo en mi familia, al menos, por ejemplo, lo que es con con mis papás utilizo t totalmente el WhatsApp, este, no creo que no. Creo que antes sí hablábamos por Messenger, pero no, ya tiene, yo creo que años que no, sí, sí, ya no. Ya todo es por WhatsApp y con mis hermanos, bueno, también, fíjate que con ellos también hablo usualmente. Bueno, es que yo soy más de usar WhatsApp, la verdad. Ellos sí son un, vaya como que me hablan por Messenger o por por Instagram o algo así, pero ya saben que, sí, sí, ellos saben que si quieren que les conteste, mándenme WhatsApp. Eh, y sí les voy a contestar rápido y todo. Y en Messenger realmente a veces ni siquiera veo las notificaciones. O en Instagram, realmente me hablan por ahí, pero pues es que yo Instagram como nada más lo uso para andar viendo, eh videos o cosas así, pues, no me meto a los mensajes. Entonces, es también muy probable que no les conteste ahí. Entonces, yo, al menos con mi familia, sí, totalmente puro WhatsApp.
Ujú. Oye no. <giggles> <chuckles> Okey. Ah, okey. Y tú no, no, WhatsApp. <laughs> <chuckles> Muy bien. Okey. Aja. Ah, vale perfecto. Oye y por ejemplo, o sea, ¿tú crees?, a lo mejor no con tu familia, pero en un aspecto general, o sea, ¿crees que justamente como que este uso, eh, pues ya se puede decir como que más específico de redes sociales, o ya no tanto, pues de lla de la típica llamada o todo esto, o sea, ¿crees que ha tenido como un impacto o una relación más positiva o más negativa al momento de mantener esta relación eh, intrafamiliar, por así decirlo? Em, o sea ¿cómo cómo lo has sentido tú en general? A lo mejor no específico con tu familia, pero en general.
Eh, bueno, yo creo que ha sido un un impacto positivo. Yo yo lo veo totalmente positivo, precisamente porque, bueno, eh, como te digo, ¿no?, hoy, bueno, al menos a mí, en lo personal, yo creo, ¿no?, y me me atrevería a decir que me me ha ayudado hasta acercarme un poco más con el tema, como por ejemplo, con con mi familia, ¿no?, mis papás o mis hermanos. El es yo creo que es muy diferente el el, por ejemplo, ahora, ¿no?, con el WhatsApp, es muy diferente antes cuando mandabas un mensaje de texto, yo creo que era algo muy seco, ¿no?, le podías poner a lo mejor hasta un emoji, pero era algo muy seco, ¿no? Y hoy en día le mandas un mensaje y luego le mandas un sticker de un perro riéndose o de algo que se mueve o, ¿sabes? Y claro, sí, lo expresas más y hasta le puedes sacar una sonrisa, ¿no?, a la otra persona con con un simple sticker o o o algo que o una foto. Y por ejemplo, en eso me pasa con con mis papás, ¿no?, Por ejemplo, yo, este, trato de enviarles stickers así como que los más chistosos que tengo, los más divertidos, precisamente para amenizar la plática, porque la verdad es que, por ejemplo, en el caso de mi mamá, mi mamá es muy correcta al al al momento de hablar, o sea, ella es es muy f como casi hasta formal, ¿no? Entonces ajá, entonces hay veces que si nada más estamos hablando así con puros mensajes, puede que la plática sí se mire como que un poquito seca o un algo algo seria y pues el el hecho de a lo mejor de usar algún sticker o algún emoji o algo así como que, ¿sabes? Aliviana toda la plática y se siente un poco más natural.
Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Claro. <chuckles> Te expresas más. Claro. Ujú. <chuckles> Claro. Okey. Muy formal, exacto. Claro. Claro, porque justamente, o sea, creo que y concuerdo 100% contigo porque yo hago exactamente <chuckles> lo mismo, eh, como mandar esos stickers como stickers que se mueven, ¿no?, de que, ay, el perrito bailando y eso para que entiendan como que, a lo mejor, también la emoción del mensaje, del mensaje, perdón, que justo te iba a decir, eh, ¿te ha pasado, o has tenido alguna, eh, situación en la que no, a lo mejor, no nada más, no directo con tus papás, pero a mejor con un tío, con un primo o algo, en el que precisamente, como por no enviar estos stickers o estos emojis como para dar el contexto de la emoción del mensaje, o sea, que se hayan malinterpretado, pues, negativamente?
<chuckles> Sí. Sí, sí, sí me ha pasado. De hecho, pues, a lo mejor, no tan negativamente, pero sí, un poco así como de seriedad. De hecho, me pasó hace, ¿qué fue?, ayer o antier, fue en estos días en la semana. Tengo, bueno, tenemos un grupo de la familia, donde estamos mis papás, mis hermanos, eh, mis tíos y mi abuela, o sea, somos somos varios en ese grupo. Y bueno, mi abuelo, este, ya falleció hace unos años, y él tenía la costumbre de fumar cigarros que, ay, cómo, no no recuerdo el nombre de los cigarros, pero, son unos, una marca de cigarros, uf, ya vieja, ¿no?, y mi mamá encontró una foto de los cigarros que le salió en Facebook ahí, ¿no?, o sea, y no sabe. Y la mandó al grupo y puso algo así que, ¿a quién les recuerdan estos cigarros?
Ujú. ¡Okey!, ajá. Ajá. Ajá. ¡Okey! Ujú.
Y pues todos, ¿no? De que: "Ah, pues mi abuelo", ¿no? Mi abuelo y no sé qué. Pero como que quedó así, pues no no no, bueno, a lo mejor nosotros sí entendimos que era como, ¿sabes?, que se encontró la foto por ahí y la mandó y mi abuela me dio mucha risa, porque luego mi abuela contestó con un audio y puso de y le se llama Lucy y le puso: "Oye Lucy, ¿dónde te encontraste esos cigarros?". Y pues, ¿sabes? Porque mi abuela pensó que que eran unos cigarros que a lo mejor había dejado mi abuelo. Y ya pues, este mi abuela bien seria así como de que: "¿Dónde los encontraste?". Y que ajá, sí, sí. Y pues ya mi mi mamá le puso así como de que: "No, ma, este, son unos, este, es un meme que me encontré en Facebook y una imagen y nada más la mandé". Y ya mi abuela así como que ah, y ya mandó un audio diciendo: "Ay, pues yo pensé que los habías encontrado en en la casa o algo así, pues", ¿no? Entonces, este, sí precisamente luego por no usar a lo mejor un sticker o no, un emoji o algo así, se puede como que pensar que es un tema, bueno, un mensaje un poco más serio.
Sí. Claro. <giggles> ¡Ajá! <chuckles> ¿De dónde salieron? <chuckles> <chuckles> Claro. Exac oye, y tocando este tema, o sea, de que tu abuelita está en en en este grupo de WhatsApp familiar que mantienen, eh ¿tú has visto o has notado o bueno, sientes que tiene este, como esta diferencia, ahora sí que de generación a generación, eh, el uso de las redes sociales? O sea, ¿crees que tiene, cómo se puede decir, más facilidad o ha sido más difícil como para las generaciones, pues, mm, antiguas, o sea, las generaciones, este, más má <chuckles> más de adultos mayores, este, adaptarse a estas nuevas tecnologías?, o sea, ¿lo viste con tu abuelita? O a lo mejor para ella fue muy sencillo, eh, adaptarse a a esto nuevo, a este nuevo mundo.
Sí, sí, sí. <chuckles> No, a mi abuela, uf, no, le le -le ha costado demasiado, eh, este, sí le ha costado demasiado adaptarse a lo que ha sido, este, pues, esto lo de la tecnología, ¿no?, tanto como en la tel como cosas de la televisión, o o cositas así en el teléfono, hasta el WhatsApp. La verdad, hoy en día yo creo que mi abuela ya lo ah, lo medio utiliza bien, pero, en su momento, uy, sí le costó demasiado, ¿no?, y justo, por ejemplo, en este grupo, ¿no?, que tenemos, este, mi abuela siempre manda puros audios, puros, puros, puros audios, como que le da le da hueva escribir, o tal vez no sé, no no no no sé. El caso es de que ella siempre que habla en el grupo, siempre es puro mandar audio, y la verdad está bien, o sea, es es su manera de de de comunicarse, ¿no?, a lo mejor, para uno es más sencillo mandar un mensaje, o porque ya está acostumbrado a puro mensajear, pero, pues, para ella, pues, se le hace más fácil, ¿no?, enviar una nota de voz. Y, pues, sí, esa es la manera. Ella, realmente, yo creo, ¡uy!, nunca he visto que mande un mensaje, siempre audios o llamadas.
Sí. Ujú. ¡Okey! Ujú. Ujú. ¡Okey! <laughs> ¡Claro! Exacto. Es audio. Oye, pues, también está bien, ¿no?, o sea, y está padre que, por ejemplo, 1, que también se haya como, que poco a poco, a lo mejor, pero que se haya sumergido como que en este mundo, pues, moderno de tecnología, porque creo que hay muchos personas mayores que, le da mucho miedo, o realmente se rehúsan a, pues, avanzar, por así decirlo, just junto con el mundo. Entonces, 1, pues, qué padre que tu abuelita se está, eh, pues, ahora sí que, empapando de de la tecnología nueva. Y y y, 2, también está muy padre, o sea, que como dices que se maneja con puro audio, porque eso también creo que evita o sí, o sea, evita que se puedan malinterpretar mensajes, ¿no?, porque ya lo estás vivie estás viviendo, y estás escuchando el tono, o la frase, o lo que sea que está preguntando, como si estuviera en frente de ti, ¿no?, entonces, creo que se se quita ese riesgo de de mal interpretación.
Ujú. Sí. Claro. <chuckles> Sí, sí, eso, de hecho, sí, eso yo también cuando de repente, por ejemplo, ¿no?, a mí me ha pasado, no sé, en tu caso, a lo mejor, si me entiendas que <clears throat> cuando estoy, no sé, teniendo como una pequeña discusión, a lo mejor, con algún amigo, o con una o con mi pareja, este, yo prefiero mejor o hablarle, o o mandar un audio, porque, uy, luego cuando a veces escribo, siento que todo se puede malinterpretar, ¿sabes?, como que, eh, tal vez, el tono, como lo mencionas, ¿no?, de que, pues, tal vez se puede malinterpretar, eh, la manera en que lees un mensaje, a como lo dices, ¿no?, entonces sí, yo así sí, yo por eso ya mejor prefiero mejor, un audio o llamar, porque si no, luego ya estoy escuchando que se malinterpreta, ¿no?, lo que escribo.
Ujú. ¡Claro! Exacto, sí, cien por ciento. <chuckles> Claro, pues, oye, una decisión muy inteligente, en especial, eh, creo, que como en el ámbito de de parejas. Eh, muy importante tener este como este criterio de de no te estoy gritando, no te estoy diciendo nada malo, eh, solamente lo escribí lo escribí sin emojis, pero, mi tono era no era el que tú pensaste en tu mente, ¿no? <chuckles>
Sí. Así es. Claro, sí, sí, eso, precisamente eso.
<chuckles> Oye, y por ejemplo, o sea, en en este, bueno, no sé si te a en en tu grupo familiar pase, pero, ¿cómo manejan?, o no sé, si si lo tienen, ¿verdad?, el, pues, yo le diría como el respeto <chuckles> al a los tiempos de los demás, em, o en la conciencia del tiempo de los demás, eh, ¿tienen límites de hora de que a partir de esta hora no se mandan mensajes, o si no te contesto en en tanto tiempo, o sea, como que no me insistas, o o llámame mejor, o algo así, o sea, tienen como platicado este asunto de de como los límites de la comunicación dentro del grupo familiar, o o así de, ya, a la hora que tú quieras, ahí deja el mensaje?
Bueno, eh al menos en el grupo familiar, pues no, nunca hemos tenido como un una conversación acerca de de horarios, ¿no? De qué: "Hey, ya no andes mandando así". Precisamente porque, bueno, en el caso de mi mamá, sabemos que ella se pone su activa como en su teléfono el modo sueño o algo así. Entonces, ya no le llegan los mensajes, ¿no? Por por más que le llegue, le mandes, no le llega, entonces
Ujú. Ah si. Qué bendición ese ese modo. <chuckles>
¿sí, no? Pero a veces que también luego ocupas bueno, es que nos ha llegado a pasar que que ocupamos a veces, eh preguntarle algo o decirle algo y también luego con y no contesta porque, pues, tiene el modo activado y bueno, pues ni modo, ¿no? Toca esperarse hasta el siguiente día. Pero, este, pues no,, realmente no. Y también mi mi papá también es alguien que suele dormirse temprano. Por lo general, mis hermanos y yo, pues somos quienes quienes sí, al, mm, a la hora que mandes el mensaje, lo vamos a ver, o si no, pues, ni lo vamos a escuchar cuando estemos dormidos. Pero, este, sí, ya tenemos como, a pesar de que no lo hemos hablado, sí sabemos de que más o menos, ah, ya son las 10, 11 ah, ya van a estar dormidos, mejor mañana se los mando o así, para que lo vean, ¿no?
Y no contesta. <laughs> <laughs> <laughs> Ujú. Claro. Ujú. Ah, pues sí, oye sí creo que yo soy del team de tu mamá, de poner el teléfono en la lu en la lunita y no contestar y que no me molesten, de que ahí si si me quieres contactar pues llámame unas 6 veces, ¿no?, pero <chuckles> pero está superpadre este
¿Ah, sí? <chuckles> Ajá. No, ah, bueno, a lo mejor a ustedes les funciona, pero a mí se me hace, yo yo la verdad, yo no lo puedo activar porque yo siempre duermo con ese miedo de que, ¿y si lo pongo?
<laughs> Que te p claro, que te necesiten y que no puedas responder.
Y que que me neces correcto, sí, que que pase, pues, obviamente, alguna emergencia y, ay, yo por andar bien dormido, pues no escucho el teléfono, o que, pues por activarlo, pues no no no pueda contestar a esa emergencia, ¿no? Pero, pues bueno, hay quienes duermen tranquilos, como tú, como mi mamá y, pues, les sirve, ¿no?
Claro. Claro. <laughs> Sí, sí, justo creo que ahí depende, sí tienes y tienes toda la razón también, o sea, eh, o sea, creo que es un es un miedo válido porque, pues, realmente uno nunca sabe qué es la situación que se puede presentar, o sea, en la madrugada. Entonces, pues sí, también tomar sus precauciones, eh, a lo mejor activarlo solamente 1 hora, 2 horas en lo que te duermes y luego ya, eh dejarlo libre, ¿no? Para cualquier cosa en la madrugada. Tienes tienes toda, sí, tienes tienes toda la razón tú también en tu punto de vista, superválido y y aceptable. Este, oye, y por ejemplo, también te quería preguntar, cuando tú recién, eh adquiriste las redes sociales, tus papás o tu mamá, por ejemplo, ¿era muy de estarte checando, eh, lo que estabas haciendo en el teléfono? ¿O era como, bueno, ya tú sabes, es tu responsabilidad?
Ujú. Ah, eso es buen tip. Eh, sí y no, lo que pasa es de que, este, a mí no me deja yo yo quería hacerme unas redes sociales, un Facebook y eso, y no me dejaban porque yo estaba chico cuando lo quería hacer. Pero, pues a mí la verdad es de que dije: "Ah no, pues si no me dejan, yo lo voy a hacer acá por mi cuenta". Y sí, lo hice lo hice a escondidas y bueno, una vez resultó que se dieron cuenta y a partir de ahí sí me prohibieron tenerlas. Hasta ya después que ellos consideraron que ya tenía una edad, pues me dejaron y ya ahora sí un uso totalmente libre. Pero antes sí me lo restringían.
Ujú. Okey. Ah, okey. Ujú Ah, pues mira, está muy increíble. Este, me encantó platicar contigo de ese tema, creo que es un tema muy interesante y te agradezco mucho que me hayas platicado, pues, cómo es la dinámica de de las redes sociales dentro de tu familia. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, hasta luego.